Слушай, вот такая у меня ситуация возникла. Я как-то решила вести более-менее здоровый образ жизни, потому что, м, была на приёме у доктора. Доктор мне как бы назначил, а, здоровое питание, посоветовал обратить внимание, там, на безглютеновую диету. Я, в общем-то, понимаю, что с, э, едой у меня какой-то полный хаос творится, потому что я всё время на бегу что-то там перекусила, там перекусила, знаешь. Э, вообще я понимаю, что это не вписывается ни в какие рамки здорового питания. Но у меня очень плотный график. У меня там: и семья, и ребёнок, и нужно, там, возить его на какие-то секции, и в школу, и мне успевать работать, и домашние дела, какие-то встречи. У меня нет времени, знаешь там, как в этих красивых видео, где там, э, взвешивают всю еду, красиво нарезают, делают зелёные коктейли, там какие-то ланч-боксы. Это всё не про меня, я не успеваю.
Мгм. Да. Мгм. Да.
И в общем, <exhales> просто не знаю уже, что делать, как выбраться из этого какого-то замкнутого круга. Вот решила у тя спросить совета вообще: что, э, делать, чтобы хоть как-то соблюдать вот здоровую диету?
Мгм, да, я тебя понимаю. Это распространенный, а, такой вопрос, особенно когда, а, очень напряженный график, и нет времени действительно соблюдать правильно и качественно, а, правильное питание. Но скажи, давай для того, чтобы, да, я могла тебе дать, э, качественный совет. Какие у тебя рабочие часы и как часто бывают перерывы? Всё-таки в напряжённом своём графике ты находишь перерывы, или у тебя полностью весь день забит какими-то делами?
Ну, ты знаешь, у меня такой график плавающий. Тоже, м, ну, как бы я не могу тебе сказать, что у меня каждый день одно и то же, каждый день у меня одно и то же что? Что я там встаю одинаково в 7 утра, собираю ребёнка в школу, отвожу в школу, приезжаю на работу. И дальше у меня уже всё скачет, э. Постоянно разное количество встреч, э, разные задачи. То есть, э, какой-то день я могу на работе провести там 4 часа, потом поехать там перекусить, э, заехать на другую работу либо, э, поехать там помочь, э, что-то родственникам, потом в школу. То есть, э, м, у меня как бы каждый день- он разный, и я не могу, вот знаешь, спланировать вот там по часам: что каждый день я вот во столько-то обедаю. Мне как бы надо как-то ориентироваться каждый день, э, на плаву, как-то держать, эм, своё расписание и всё время как-то руку на пульсе. От этого, знаешь, ещё больше тревожности, оттого что я не могу проконтролировать этот момент.
Мгм. Мгм. Понимаю. Да, понимаю тебя. Это действительно такой напряженный график. И когда много задач, это действительно вызывает напряжение и тревогу, особенно, да, если ты решила заняться своим питанием. Э, ты уже большая молодец, да, что ты решила всё-таки обратить на это внимание и выделить для себя правильное, да, нужное подходящее время, чтобы всё-таки з заняться и уделить время своим своему питанию. А скажи, вообще, вот что ты обычно ешь в эти моменты, когда ты занята? Вот в будний день какое у тебя питание?
Э, ну смотри, обычно на завтрак я съедаю какой-то бутерброд с кофе, вот. Могу взять с собой, например, на работу йогурт, банан, э, что-то такое перекусить, орешки. Вот, потому что я знаю, что у меня там будет, э, м, время между встречами. Я вот быстренько съем банан какой-то и выпью йогурт, и вот орешки ещё съем. Вот, потом наступает время обеда. Мы с коллегами можем пойти, например, в, э, м, ну, как называется, как бы буфет. То есть там я могу взять какую-то еду, но это не очень здоровая еда, то есть там всё продаётся такое жареное, какое-то, <smacks lips> э, такое. Я могу там съесть какой-то бульон и, допустим, э, взять какой-то ещё сэндвич. А вечером я прихожу домой, знаешь, и уже там, э, съездила на какие-то секции, и вот на вечер оставляю, как будто у меня у ужин- это главный приём пищи. Я расслабляюсь, что я уже дома, могу приготовить какую-то еду там, рыбу либо мясо, ш там запечь какие-то овощи. И вот, э, получается, у меня такой самый плотный приём пищи вечером. Это н не очень хорошо.
Мгм. Да. Да. Мгм. Да, действительно, у тебя очень насыщенный график, но смотри, ты уже, да, питаешься, стараешься питаться правильно. То есть орешки и банан- это уже, да, плюс, э, и даже перекусить бульон- это уже, э, означает, что ты заботишься о себе, о своём здоровье. Но ты не пробовала начать, э, попробовать, да? Например, с вечера расписать, да, что бы ты могла, а, план питания, что бы ты хотела поесть, э, и какие, а, полезные продукты тебе нужны?
М, то есть, э, расписать, чтобы закупить заранее продукты или что?
Да, например, составить питание. Что ты будешь есть на завтрак, э, что будет на в твоём перекусе и заготовить, да, ланч ланч-боксы, э, чтобы, да, перекусить. Это полезный салат там с тунцом, зелень, овощи. Как тебе такой вариант?
Мгм. Э, ну, сейчас, вот на первый взгляд, мне кажется, что это, знаешь, добавит мне стресса, потому что вот там з э, заранее что-то закупать, заранее готовить боксы, это надо найти где-то, не знаю, пару часов, чтобы там это всё помыть, нарезать, эти боксы разложить. Э, пф, не знаю, мне кажется, это не очень хороший для меня вариант.
Мгм. Хорошо, я тебя понимаю. А, скажи, ты пробовала обращаться к специалисту, например, к нутрициологу, для того чтобы, ну, разработать для себя, да, правильное питание и уже от этого, эм, отталкиваться, да? Какие продукты тебе более подходят, и з заблаговременно подготовить, э, для себя план питания.
<tsk> Нет, ты знаешь, про нутрициолога я не думала, потому что мне кажется, ну, казалось, что это как-то сложно, а, но, как ты считаешь, это действительно может помочь моей ситуации?
Мгм. Конечно, если у тебя стоит, да, а, цель- правильно питаться и при этом, да, чтоб в твой рабочий график, да, от этого не страдал, ты не тратила кучу время на готовку, и при этом у тебя было цельное, сбалансированное питание, которое помогает тебе, э, держать форму, да, э, помогает твоему здоровью и самочувствию. Конечно, нутрициолог, а, отпираясь от твоих, э, потребностей, составит для тебя правильное и сбалансированное питание. Что скажешь?
Слушай, это звучит хорошо, потому что, мне кажется, вот как раз таки сторонний специалист, который уже разберётся и вот как раз поможет мне подкорректировать именно безглютеновую диету, потому что именно это сейчас мне необходимо. Скорее всего, это очень хороший, э, вариант для меня будет. Слушай, я очень те благодарна за этот совет. Ты знаешь, как раз таки да, вот, э, мне не хватает специалиста, правда, потому что она мне сможет подсказать и где можно заказать еду, которая мне нужна, где нужно купить продукты, которые, вот, мне можно кушать, и поможет, э, используя мой график, как-то наладить мой быт. И, ты знаешь, наверно, да. Я вот даже готова заплатить там за консультацию, чтобы наладить свои отношения с едой. Слушай, очень благодарю тебя за этот совет. Спасибо, что выслушала и вот <chuckles> помогла мне найти такое решение.
Да. Мгм. Да. Да, здорово! Ты большая молодец, э. Я уверена, у тебя получится наладить своё питание. Э, да, и при этом твой график не пострадает, ты будешь всё успевать, ты будешь хорошо себя чувствовать, и при этом у тя появится больше сил, энергий, и твоё питание будет не только полезным, но оно будет также доставлять тебе удовольствие и наслаждение.
Ну, окей, слушай, спасибо тебе за добрые слова. Было приятно с тобой поговорить.